Ah
So.
das klingt ja mies. <clears throat> Mhm.
Absolut. Und auf eine so ekelhafte und frevelhafte Art und Weise, dass ich wirklich die letzten Jahre komplett infrage gestellt habe.
Mhm. Oh, Gott. Okay. Mhm, ja. Ja, was was was war da, oder hast du da hast du da irgendwie gab's da gab's da wa mal so 'n so 'n Pro Problem zwischen euch oder gab's da mal so so was, wo wo, äh wo er dir nie verziehen hat oder beziehungsweise gab's da irgend 'n, ich weiß nicht, a in der Arbeit gibt's ja immer mal so, ähm, ja, ähm, Probleme oder oder na ja, Prozesse, wo der eine vielleicht nicht mit dir mit der Entscheidung zufrieden ist und der andere mit der Entscheidung nicht zufrieden ist. Oder, äh, hast du da irgend 'ne Ahnung, äh, an was das gelegen haben könnte?
Ja. Mhm. Mhm. Also Also, ich habe ich habe maximal 'ne Vermutung, weil Beweise dafür werde ich ja niemals bekommen. Ähm, meine Vermutung ist, ähm, weil es ein unheimlich, ähm, karrieregeiler Mensch ist, also, er möchte natürlich in der Leiter weiter aufsteigen, aufsteigen, aufsteigen, dass, ähm, ich in diesem Zusammenhang im Weg stand, weil die Gefahr immer bestand, dass ich ihn quasi überhole
Ja. Okay. Ah, okay. Mhm.
und, ähm, 'ne Position einnehme, die er gerne hätte. Und, um um dir mal zu, beschr Ja?
Aha, ja. Mhm. Mhm. Okay. Du bist die du bist wahrscheinlich der empathischte empathischere Mensch. <laughs>
Also, definitiv von Empathie k also, kann der gar nichts, ne? Also, zum Beispiel Personalgespräche, die in seinen Aufgabenbereich, äh, gehören, habe regelmäßig ich geführt, weil, ähm, bei ihm die Menschen alle weinend wieder aus dem Büro kamen.
Okay, ja. <chuckles> Okay. Mhm, ja dann.
Äh, k Voll Vollkatastrophe.
Ah, okay, ja.
Und allein das allein das ist natürlich etwas, was dich in deiner Karriere hemmt. Weil wenn, äh, deine Chefs oder seine Chefs mitbekommen, dass, ähm, die Mitarbeiter sich unter ihm unwohl fühlen und nach jedem Gespräch in Tränen ausbrechen, das ist nichts, woraufhin du befördert werden wirst.
Schätze ich so ein, mhm. Okay. Hm, ja klar das das sind halt Si Sinn und Sache, äh Sinn
Ja.
weg. <chuckles>
Aber i i ich möchte dir mal darstellen, wie frevelhaft das eigentlich war, ähm, weil von ihm selber aus kam das gar nicht, sondern von seinem Chef. Und sein Chef hat genau, sein Chef hat, ähm, eine Information gestreut, nach der ich angeblich einen Fehler gemacht hätte, der das Unternehmen Geld gekostet hat und ich hätte diesen Fehler mit Absicht gemacht.
Okay. Mhm, ja. Mhm. Mhm, okay. Noch mal einer weiter oben. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mhm, ja, hm. Mhm, okay. Mhm, ah ja, mhm. Okay, du sagst es ja schon. Also, es ist was passiert, äh, quasi so dahi dahinter, ähm
Mhm.

Ah, das, äh mhm. Okay, das hat dir wahrscheinlich mal überhaupt nicht gefallen. <snorts> Jetzt mal milde ausgedrückt. <snorts>
So. E Ja, genau. Also, ich bin ich bin der Typ Mensch, der sagt: „Weißt du was? Wenn ein Unternehmen sagt, wir passen nicht mehr zusammen, dann trennen wir uns.“ Da gibt's schöne Aufhebungsverträge, da kann man sich finanziell gut einigen mit mit einigen, sch ich sage mal, Spielereien. Da bin ich der 1. der sagt: „Okay, wenn's für euch nicht mehr passt, ich muss mich hier nicht gezwungenermaßen hinsetzen.“ Aber an genau, aber auf so eine frevelhafte Art und Weise etwas in den in den ich sage mal, in die Gerüchteküche zu geben, was nicht stimmt, nachweislich nicht stimmt, um mich unter Druck zu setzen, um so einen Aufhebungsvertrag anzufragen, das ist das, wo ich sage: „Das geht gar nicht.“
Mhm. Ja. Okay. Ja. Soll ja Spaß machen auch, ne? Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ah, okay. Das äh, okay. Du sagst, das hätte dein Vorges beziehungsweise deine Firma oder beziehungsweise dieser Prozess hätte ja auch hätte ja auch etwas humaner oder hätte humaner gestaltet werden können, so gesehen. Äh, in 'ner s ich sage mal, wenn du sagst ja schon, äh
Ja?
dein Chef schon nicht wollte, äh, dass du dort in der Firma bist beziehungsweise dann hätte er das ja auch auf 'ner anderen Weise regeln können laut dir jetzt, oder? Kann ich das jetzt so nachvollziehen? Mhm.
Natürlich. Natürlich. Gen äh, genau, sch schau mal, ich habe ja gesagt, wir kennen uns Jahre seit Jahren. Wir kennen uns auf privater Ebene und er kennt meine Einstellung zu solchen Dingen. Also, wirklich zu sagen, wenn's f f wenn's für Mitarbeiter und Unternehmen nicht mehr passt, dann einigt man sich und dann trennt man sich, ganz einfach. Da kann man sich auch noch in die Augen gucken, wenn man sich auf der Straße trifft.
Mhm. Ja, du sagst es, ja. Mhm.
Aber wenn man doch so feige ist und dieses Gespräch erst gar nicht sucht und stattdessen irgendeinen Mist in die Welt setzt, um die Gegenseite, ähm da es schmackhaft zu machen, das Unternehmen so schnell wie möglich zu verlassen, das ist das Frevelhafte.
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Hm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Ähm, die Gegenseite was, äh meinst du jetzt deinen, äh, Freund und quasi dein äh, mit dem d du auch zusammengearbeitet hast oder? Ah, okay, okay. Also, den würdest du jetzt a quasi so als gegenseitig also, bezeichnest das jetzt natürlich so, oder? <laughs>
Genau, genau. Ja, mittl mittlerweile auf jeden Fall, ne, weil die Frage war ja: „Was war dein großer Fehler?“ J j g ja, also, es sind ja alle schockiert über über diese Tatsache. Ähm, mal abgesehen davon, dass man mittlerweile auch beweisen konnte, dass dieses Gerücht nie existiert hatte. Er hat das alles erfunden. Er hat das erfunden.
Ja, ja. Weil früher war es wahrscheinlich so. <laughs> <snorts> Mhm. Ja. Okay. Bist du noch in der Firma oder bist jetzt, äh hast du sie verlassen oder?
Ich habe genau das gemacht, was, ähm, ich für das Beste halte, nämlich einen, ich sage mal, für mich sehr vernünftigen Aufhebungsvertrag zu verhandeln und habe das Unternehmen verlassen. Ich bin ja nicht also, b bin ja nicht wahnsinnig.
Aha. Mhm. Ja klar, ne, ne, ja, sicher. Das ist ja für dich, äh, wahrscheinlich, äh ja.

Ah, okay, du siehst da quasi äh, Vertrauen ist dir wichtig im Job
Ja, also, vielleicht 'ne kleine Geschichte dazu, genau. Also, ich ich arbeite so im mittleren Management, ähm, das heißt, ich habe Leute unter mir, ich habe viele Leute über mir. Ähm, und es ist so, dass ich, ähm, einen einen Chef habe
höre ich da raus. Hm. Mhm. Mhm.
also, einen einen mir direkten Vorgesetzten, ähm, dem ich über Jahre hinweg, wirklich über Jahre hinweg vertraut habe. Ähm, und zwar in so w in s in einer solchen Gewichtung, dass wir uns eigentlich als Freunde sogar bezeichnet haben, ähm. <clears throat>
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Hm, quasi blind äh, quasi, so kann man das auch so sagen. Mhm, mhm. Okay, ja. Also mhm. Mhm.
Ja, also, wie man gi g wie man mit 'nem Freund umgeht, ne? Also, so, d dieser Mensch ist bei mir zu Hause ein und ausgegangen, der kennt meine Frau, der kennt meine Kinder, der kennt meine selbst meine Eltern kennt der.
Ah, okay. Mhm. Oh, okay. <laughs> Se ja, ein Freund, ja. <laughs> Du sagst es. <laughs>
Al also, ein Freund, ein Freund. Ne? So. Genau. Und, ähm, genauso auch umgekehrt, ne? Also, ich b bin auch bei ihm zu Hause ein und ausgegangen und man hat sich, äh, am Wochenende mit der Familie gemeinsam getroffen, hat was unternommen und, und, und, und.
Aha. Okay. Ja. Ja, das klingt ja alles recht schön. <laughs> Harmonisch, ja, sehr harmonisch. Aber das ist ja wichtig im Geschäft, ne? So wenn's harmonisch abläuft. <laughs>
Hm, harmonisch, würde ich sagen. Ja. Richtig und Ge ge genau und, ähm, um um zu diesem Vertrauensthema zu kommen, es war tatsächlich so, dass ich nach 5 Jahren herausgefunden habe
Mhm. Mhm.
dass dieser Mensch hinter meinem Rücken an den Strippen so gezogen hat, dass er mich aus der Firma heraushaben wollte.
Okay.